Eee, bu kültürünü yaşatmak için yaptığın şeyler var mı? İ biraz bahsedebilir misin?
Eee, tabii, var. Yani, hem kendi küçük ç eee, çekirdek ailemde çocuğum için yaptığım şeyler var. Bir de şimdi göçmen pozisyonunda olduğumuz için, eee, burada, eee, ııı, kültürümü yaşatmak ve kendim için de aslında, böyle, bunu yaşatmak ve çevreme de anlatmak ve göstermek için yaptığım pek çok şey var, diyebilirim aslında.
Hı hı. Hı hı. Evet, anladım. Eee, peki, eee, bunun bir sebebi var mı, kültürünü özellikle yaşatmak istemenin? Iıı, s son zamanlarda bir ülke değişikliği mi yaptın? Var mı buna benzer bir şey? Hı hı.
Hıı. Evet. Ya, 3 yıl oldu Hollanda'ya göçtük, iş nedeniyle aslında ve, hani, z Yani, ben, hani, kendi kültürümü seviyorum. Yani, Türk kültürü, böyle, çok zengin bir kültür, çok renkli bir kültür. Böyle, bazı özellikleri de hiç bilinmiyor gibi düşünüyorum. Iıı, bunu Türkiye'deyken de aslında çok dile getirdiğim ve, böyle, çok, ııı, i gündem yaptığım bir şeydi kültürümüze dair ögeler. Iıı, b bu şimdi buraya gelince de burada başka insanlara, yani, buralılara ya da farklı milletten arkadaşlarımıza bunu, böyle, anlatmak ve g en güzelini göstermek gibi bir çabam var. Bu, böyle, hani, milliyetçi bir yerden değil ama, yani, her kültürün kendine özgü değerleri var. Bunun da doğru bilinmesi, genelleme yapılmamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte, "Türkler şöyledir, Hollandalılar böyledir." gibi genelleme yapamazsın ama kült Evet, kültür üzerine genelleme yapılabilinir. Yani, Türkiye'nin mutfağında şunlar şunlar çok değerlidir, önemlidir, dünya çapında bilinir gibi bir genelleme çok doğru bir genellemedir. Eee, o yüzden bunu yapmaya çalışıyorum aslında.
Güzel. Hı hı. Hı hı. Hıı. Tabii, tabii. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Hı hı. Hımm. Eee, peki, şeyi sormak istiyorum. Eee, sence eks gözlemlediğin kadarıyla, eee, bu, böyle, emm, çok kültürlülük, bir arada yaşama, huzur içinde ba başka kültürlerden insanların bir arada bulunması mümkün mü sence? Yoksa illaki bir tarafın, böyle, daha, eee, b baskın çıktığı, daha, böyle, diğerlerini kontrol altına a almaya çalıştığı bir durum yaşanıyor mu? Yani o alışveriş, eee, söz konusu mu senin gözlemlerine göre yoksa, böyle, bir taraf hep baskın mı çıkıyor? Ne düşünüyorsun?
Evet. Hı. Hıı. I hı. Şimdi bulunduğun coğrafyada aslında hangi kültür, eee, daha yoğunluktaysa onun bir baskınlığı tabii ki söz konusu ve bunu çok normal karşılıyorum ben. Ya, şimdi Türkiye 7 bölgeye sahip bir ülke mesela kendi içinde bile, işte, bir, Karadeniz’e gittiğinizde oranın kültürünü Akdeniz’de göremezsiniz. Ya, bir Akdenizli olarak Karadeniz’de yaşamaya başladığınızda oradaki hâkim kültüre adapte olursunuz, onu anlamaya çalışırsınız. Dolayısıyla orası, o hâkimiyet sürer. İşte, ben şimdi Hollanda’dayım mesela, Hollanda’nın kendine ait kültürü var elbette. E, bunların bazıları bana çok tanıdık, bazıları çok yeni, eee, ama sokağa çıktığımda ya da komşumla konuştuğumda, çok net onu görebiliyorum, farkı görebiliyorum, benden farklarını. Dolayısıyla o mümkün, evet, yani o birlikte yaşayabilirsin ama, eee, çoğunluk hangi kültürdense onun hâkimiyeti söz konusu bence orada.
Hı hı. Evet, evet. Ha ha. Anladım. Eee, peki, eee, bu yeni, eee, vardığın kültürde sen neler alıyorsun kendi üzerine ya da kendinden neler veriyorsun? Mesela, hani, bu, emm, eee, Türkiye'de öğrendiğin gelenekleri bir şekilde yaşattığını söylemiştin. Eee, bu, böyle, insanlarla alışverişinde mi söz konusu oluyor yoksa, hani, kendi düzeninde, kendi evinde standardında ya da, eee, kendi dilini konuşan insanlar evine misafir olarak geldiğinde daha çok yaşattığın bir şey mi?
Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Evet. Ya, ikisini de yapmaya çalışıyorum tabii. Mesela 2, ya, 2 komşum da Hollandalı, ııı, ve, işte, onlara mesela kendi kültürüme ait bir yemek yaptığımda mutlaka götürüyorum. O onu hem tanısınlar hem, işte, benden bir şey geldiğini görsünler diye. Başta, böyle, çok, hani, çok heyecanla alıyorlardı bunu. Sonra o tabakları, böyle, doldurma ihtiyacı duydu onlar ki Hollandalılar da çok, böyle, bir şey yok, yani, birbirlerine yemek getirip götürmüyorlar bizim kültürde olduğu gibi. Bizde komşuda bir şey pişer, hani, bir tabak karşı komşuya gider ya, eee, burada öyle bir kültür yok mesela. Sonra ben şeyi düşündüm: Ya, onları zor durumda bırakıyorum. Yani, ben onlara her defasında bir şey verdiğimde onlar da o tabağı dolu gönderme gibi bir zorunluluk hissediyorlar. Eee, bunu yapmamam gerektiğini fark ettim mesela. O yüzden, böyle, geri dönüşümlü tabaklarla falan veriyorum, o zaman daha mutlu oluyorlar. Yani, onu atacaklar çünkü o tabağı, hadi benim kendi tabağım değil mesela. Bunu, böyle, öğreniyorsun zamanla. Hani, alışveriş dedin ya, o çok doğru, yani, kültür alışverişi yapıyorsun aslında. Iıı, böyle, eee, sürdürüyorum. Tabii, Türk arkadaşlarla bir araya geldiğimizde, hani, gerçekten her türlü kendi kültürümüzü yaşatıyoruz yani.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Eee, peki, eee, n nasıl tepkiler alıyorsunuz? Böyle, eee, olumlu mu olumsuz mu i ilgilerini mi çekiyor?
Hımm. Ya, i genelde ilgilerini çekiyor. Imm, mesela, yemeğe davet ettim ben burada Hollandalı iki aileyi, ııı, ve onlar böyle şeyden çok etkilendiler. Yani, bir kere bizim mutfağımızdan çok etkileniyorlar ve ben bunun, hani, uluslararası bilinirliği olduğunu çok net gördüm, eee, buradaki arkadaşlarla, farklı milletlerden arkadaşlarla masaya oturduğumuzda. Yani, ııı, çok net şeyi biliyorlar: Masanın çok dolu olacağını, farklı lezzetlerin bir arada olacağını, mutfağımızın zengin olduğunu. Eee, bu bu bu beni, mesela, çok sevindirdi. Hani, burada hiçbir şey yok çünkü, ııı, ön yargıları yok ve her şeyi denemek istediler, mesela. Bundan çok hoşlandım. Eee, işte, hı hı. Bunu söyleyebilirim, yani, çok net.
Hı hı, <clicks tongue> anladım. Evet, güzel. Peki, sen senin aldığın şeyler var mı? Ya da böyle, “Aa, çok hoşmuş, hani, ben bunu denemeye devam edeyim.” dediğin, böyle, hoşuna giden, eee, gerçekten mantıklı bulduğun, böyle?
Hımm. Evet. Iıı, var. Mesela, şimdi, Hollanda kültüründe böyle bireysellik çok ön planda. Biz böyle, iii, sınırlarımız çok net değildir Türk kültüründe. İşte, bahçe duvarlarımız yoktur, işte, “Bir çocuğu bir köy büyütür.” denir, mesela, Türkiye'de. Eee, burada herkesin sınırları çok belli, çok bireysel de bir yaşam var, çok saygı da var bununla beraber. Mesela, bu bunu sevmeye başladım ben. Hani, daha böyle herkesin sınırlarının belli olduğu, ııı, kendi mesafesini koruduğu, kendi özel alanını, ııı, koruduğu, eee, kültür hoşuma gitti. Bir de çok, ııı, tutumlular. Iıı, mesela, çok şey öğrendim. Biz, eee, ben Türkiye'de, mesela, ne kadar yemek israfı yaptığımı, alışverişte ne kadar israf yaptığımı Hollanda'ya gelince daha net gördüm. Gerçekten Hollandalılar az alıyorlar, az tüketiyorlar ve en ucuzunu bulmak için böyle bir çabaları var. Eee, uuu, bu, böyle ülkeye de yayılmış bir kültür bence. Mesela, bunu öğreniyorum burada ve tabii ki hoşuma gidiyor. Benim için de tasarruf yapma imkânı sağlıyor. Hatta Türkiye'deki anneme falan söylüyorum, işte, “Marketlerin öğleden sonra şu saatlerine bir bak bakalım, fiyatlar düşüyor mu orada da?” falan diye soruyorum, yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım, hı hı. Hı hımm, peki. Eee, bu şeye, eee, nasıl karar verilmeli peki? Bu modern hayatla bazen gelenekler arasında bir, böyle, çatışma yaşanıyor ya. Eee, o gelenekleri gerçekten sen annenden, babandan ya da, işte, hani, ııı, daha büyüklerinden görüp o şekilde, eee, uygula ladığın zaman, bazen de, işte, modern hayatla, eee, arana mesafe sokabiliyor bu durum. Eee, sen burada çizgiyi nasıl çekiyorsun? Bu sınırları nasıl belirliyorsun kendince?
Hımm. Hıı. Evet. Ya, burada belki bayram örneği üzerinden gitmek iyi olabilir. Şimdi, Türkiye'de ben çocukken bayramlar, dinî bayramlardan bahsettim, aynı zamanda millî bayramlar da, böyle, çok, ııı, önemliydi. Ben çocukken çok önemliydi, işte, biz her bayram, böyle, toplanıp, büyük aileleri ziyaret falan gibi, böyle, bayram öyle geçerdi, yani. Sonra biz büyüdük, ııı, işte bayram dediğimiz şey tatile dönüştü kurumsal hayatta çalışırken. Orada zaten yavaş yavaş o gelenekleri bırakmaya başladık. Şimdi, buraya gelince, göç edince ben burada benim çocuğum var, çocuğum o bayram ruhunu yaşasın diye, buradaki Türk arkadaşlarımızla bayramlaşma töreni düzenliyoruz mesela. Yani, bir parkta buluşuyoruz, herkes çocuklar için şeker ve bozuk para kesesi yapıyor, çocuklar e el öpüyor ya da neyse sarılıyor, bayramımızı kutluyor ve biz onlara harçlık veriyoruz. Şimdi ben bunu bırakalı, ııı, 30 yıl falan olmuştu. Şimdi tekrar ona döndüm mesela. Yani, modern hayatla unuttuğum şeyi, şimdi burada çocuğum en azından öğrensin, çocuklarımız öğrensin diye, ııı, sıfırdan başa sardık mesela. Bazen, hani, onu da korumak gerektiğini düşünüyorum. Ne bileyim işte millî bayramlarda bir bayrak asmak, nerede olursan ol. Bu önemli. Hani, ne kadar modern hayat, eee, aksini söylese de, e işte dün çalıştım ben mesela, dün Cumhuriyet Bayramı'ydı Türkiye'de. Eee, çalıştım burada öyle bir bayram hakkımız yok tabii ama o bayrağımı bir, böyle, evin içinde salladık çocuğumla, hani, eee, Cumhuriyet, Atatürk andık bunları. Bence iyi bir şey bu.
Hımm. Hı hı, evet. Hı hı. Evet, ya tabii, hı hı. Anladım, hı hı. Aaa, peki, eee, aslında güzel bir denge belirlemişsin kendince, eee, bir şekilde, hani, eee, bu dengeyi de sağlamaya çalışıyorsun. Eee, kendi özünü de kaybetmeden ama bir taraftan da o alışverişin de değerli olabileceğini düşündüğün için, eee, çok, böyle, güzel bir, eee, şey se yakalamışsın gerçekten. Peki ailenin diğer üyeleri de senin baktığın gibi bakıyor mu, yani, çocuklar ya da eşin? Onlar ne düşünüyor bu konuda?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Eşim hatta bu konuda biraz daha, ımm, ne diyeyim, eee, muhafazakar ve milliyetçi bir yerde duruyor aslında kendi kültürünü korumak adına. Eee, mesela o Türk yemekleri ve Türk restoranlarını bulmak konusunda daha motivasyonu yüksek, eee, ve bunları desteklemek konusunda. Eee, bı ben biraz daha, böyle, sanat boyutunda aslında kendi kültürümü korumak üzerine, eee, şeyim, eee, daha aktifim diyebilirim. İşte, Hollanda'ya mesela bir Türk tiyatrocu geliyorsa ona mutlaka bilet, eee, bilet almak, işte, ne bileyim bir Türk filmi burada vizyona giriyorsa ona mutlaka.
Hı hı. Hı hı. Evet. A! güzel. Hı hı. İzledin mi son zamanlarda bir şey, böyle, dik dikkatini çeken, sevdiğin? Hımm.
Evet, geçen hafta 2 eee, oyuna gittim. Bir tanesi Nezaket Erden'in oyunuydu, diğeri de Berkay Ateş'in oyunuydu. Bayağı da kilometre yaptım her ikisi için de. Eee, ama gittim, yani, bu bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem orada kendi kültüründen insanlarla bir araya geliyorsun Mesela Hollandalılar vardı, çok, eee, ilginç de bir şey oldu. Berkay Ateş kitap da yazıyor aynı zamanda tiyatrocu. Eee, kitaplarını imzalamak için geldi. O sırada başka bir salondan Hollandalılar çıktı, eee, işte, eee, tiyatro bitince ve biz sıraya girmiştik, böyle, ve ellerimizde kitaplar, orada bir tane tek kişilik bir oyunu oynayan bir tiyatro sanatçısı duruyor. Bir tane Hollandalı yanaştı ve sordu, eee, kim bu, ünlü biri mi Türkiye'de? Ondan sonra, eee, oyun muydu bu, neydi, şov muydu falan diye. Tabii, tabii İngilizce Hollandaca karışık yapabildiğim kadar mesela anlattım, eee, çok hoşuma gitti. Mesela seviyorum ben, böyle, eee, şeyleri, eee, iletişimleri de. Yani, bir fırsat oldu. Onlar için de, ya, bir Türk oyuncu gelmiş Hollanda'ya, bütün Türkler toplanmış gelmiş gibi aslında, eee, gidecek belki evini de, komşusunu anlatacak ve, hani, benim kültürümü yaymak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum bunun.
A! Çok güzel. Hı hı. Evet, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet, hı hı, çok iyi. Hı hı. A! Çok iyi. Dikkatlerini çekti. Hı hı, evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum, yani, gerçekten çok güzel yanıtlar verdin. Kültürünü yaşatmak için fırsatları değerlendirdiğinden bahsettin. Bu dengeyi sağlamanın da önemli olduğunun altını çizerek. Eee, gerçekten, hani, eee, güzel bir alışverişte bulunduğunu düşünüyorum. Eee, hem entegre olarak hem de bir taraftan kendi özünü kaybetmeden. Eee, peki çok, eee, güzeldi gerçekten sohbet. Görüşmek üzere.
Hı hı. Kesinlikle. Evet, Benim için de öyleydi fırsat verdiğin için teşekkür ederim görüşmek üzere.
Görüşürüz.